Bueno, y pues cuéntame, ¿has conocido a alguien por coincidencia que cambió tu mundo?
Bueno, fíjate que sí, justamente ahora que lo mencionas se me viene a la mente una vez que yo me metí al gimnasio, que un amigo me convenció para ir al gimnasio, ¿okey? Y fui, y justamente, no sabía yo por dónde empezar, qué qué ropa llevar y todo eso. Entonces, yo lo que hice fue que agarré una camisa que es como que, mm, digamos que medio deportiva que tiene que tenía el logo de mi escuela, ¿okey? Entonces, yo entonces yo llegué a mi casa y dije: "Okey, me voy a poner esta porque yo creo que esta ahí como que se ve bien para ir al gimnasio, ¿okey?". Entonces, fui con mi amigo y todo normal, y estaba haciendo un ejercicio, y pues, así todo normal. Entonces, eh, había gente y había, justamente un muchacho, que que, pues, eh, era la primera vez que lo veía, y justamente al día siguiente que volví a ir al gimnasio con con mi amigo, llega este muchacho y se me acerca, y me dice, oye: "¿Tú va tú vas en esta escuela?". Y digo: "Ah, sí, sí, ¿qué pasó? ¿Por qué?". "Ah, no, es que ayer viniste y te vi con esta escuela, digo, con esta camisa de esta escuela y dije: "Ah, mira, va va en la misma escuela que yo". Y dije: "Ah, ¿qué qué tal? Qué gusto". Y le dije: "Oye, ¿en qué carrera vas?" "Ah, sí, voy en, eh, en ingeniero industrial, está a un lado de tu de tu facultad". Dije: "Ah, okey, qué bueno". Y, justamente a partir de ese día como que lo lo empecé a ver más seguido, lo empecé a lo empecé a ubicar en la escuela, ¿verdad? Y como lo veía en el gimnasio, pues, como que empezamos a entablar una amistad. Y justamente, fíjate que que de repente yo trabajaba en un salón de eventos como mesero, y hay veces que cuando yo iba a trabajar subía una una foto ahí que n con el uniforme y todo, y luego, de repente este muchacho me decía: "Ey, consígueme chamba, consígueme chamba". Yo le decía: "Ah, sí, cuando cuando pueda te te hablo, ¿okey?". Y una vez, de repente me dicen: "Oigan, ocupamos gente, ¿le pueden hablar a alguien?". Dije: "Ah, yo tengo 1," y justamente tenía a ese muchacho enfrente de mí, estábamos en la cafetería y habi había unas mesas enfrente de mí y estaba él, y dije le dije: "Oye, ¿te acuerdas que me pediste chamba? Aquí está tu oportunidad". Y me dice: "Ah, sí, sí, ¿que tengo que llevar? ¿Qué tengo que llevar?". Y dije: "Ah, pues, nomás así una ropa formal y un moñito, eh, yo te lo puedo prestar si no lo tienes". Le dije: "Okey, perfecto". Y, fíjate que que todo bien, y a partir de ese día como que se desarrolló una muy bonita amistad con él, lo veo muy seguido, y he he vivido cosas muy bonitas con él y lo considero un gran amigo.
Ujú. Ajá. Ajá. Ujú. Ajá. Ajá. Ajá. <laughs> Ajá. <laughs> Ajá. Ujú. Oye, qué padre, la verdad es que no esperabas encontrarte a tu mejor amigo ahí porque, eh, ya es difícil, ¿no?, encontrar personas que coincidan en gustos, en carácter, y tantas cosas. Entonces, ah, de verdad que sí es sorprendente esa coincidencia, ¿eh? Y entonces, este amiguito tiene pues el mismo, me imagino, la misma edad que tú.
Eh, de hecho, es un es 2 años mayor que yo, pero pero él, eh, va o sea, es 2 años mayor que yo, pero en la escuela va 1 año adelantado porque él na eh, él creció en Estados Unidos y cuando se vino para acá para México, él no sabía hablar español, entonces reprobó segundo de primaria y por eso por eso se retrasó 1 año.
<chuckles> Ah, mira qué curioso, oye, pues, qué bien, y es que además de todo, yo creo que se eh, se sintió muy a gusto contigo, porque te oyes muy amigable y así emotivo, entonces, yo creo que era lo perfecto para él, eso me da mucho gusto, de hecho, fíjate que, me recuerdas a una experiencia de un amigo que tengo, eh, es un amigo muy grande de edad, pero, este, pues, no hay no hay edad para las amistades, ¿verdad?, y y este amigo, fíjate que, eh, tuvo un amigo también, que se conocieron, este, en la en la carrera precisamente, y fue muy curioso, porque para ese tiempo ellos tenían tal vez unos 17 años, ah, ya me acordé, ellos fueron al poli juntos, al Politécnico.
Okey. Claro. Okey. Okey.
Y entonces, este, me platicaban la historia de que de que ellos se conocieron en ese tiempo, y luego trabajaban juntos en aquellos, este, centros comerciales que se llaman Sumesa
Okey.
que obvio ya ni existen creo, este, y dice que que así pasó, y llegó la edad en la que en la que se iban a casar, o sea, cada quien, ¿no?, y se separaron unos años, no sé como unos 10 años, y un buen día dice que casualmente estaba trabajando uno de ellos, este, así paleando, ¿no?, en un terreno, y entonces llega este otro amigo que tiene una herrería, y entonces llega a surtir, este, eh, pues fierros a una casa enfrente, pero dice que desde que volteó dijo: "Jum, ese es mi amigo fulano", porque pues yo creo que la silueta, ¿no?, o la manera de moverse sí, y entonces dice que le grita: "Oye, tú, Pepe", y entonces sí voltea y era su amigo, ¿qué crees?, que tenía pero esto que te estoy contando, este, amigo, ellos, eh te digo que tenían 17, probablemente se encontraron a los 27, y esto que te estoy contando que me platicaron, bueno, yo ya sabía la historia, pero recientemente hace como 1 año volví a escuchar anécdotas de ese amigo, y ellos ya tienen 84 años.
Sí, sí. <chuckles> Reconoció la presencia. Ay, qué bonito. Okey. Oh, okey, que lindo, entonces esa amistad ha durado bastante.
Entonces Sí, te estoy hablando de que ellos fueron amigos por pues aproximadamente, ¿que será? Unos 50, ¿verdad?
Sí, sí, sí, okey.
50, 60, 60 años, porque pues si tenían 17, entonces, digamos 60, más 20, pues son, eh, 80 y bueno, más o menos, una amistad de tantos años, y se encontraron así como tú, que iban a la escuela, y que se hicieron amigos, y siguieron compartiendo esa amistad, así que pues ojalá tu amistad también dure tanto.
Ay, ojalá que sí, muchas gracias, fíjate que en eh, conocer personas en la escuela, pues es muy curioso porque de repente puede ser que que las veas todos los días y todo eso, pero de repente ya cuando les hablas como que es pasa algo raro que que pasa que siempre se encuentra, se terminan encontrando entonces, eh, así me pasó con él, que que desde que lo conocí de por el gimnasio y todo eso, siempre me lo encontraba hasta hasta hasta en el camión para ir a la escuela me lo encontraba, entonces le decía: "Oye, pero si antes no no te hablaba, no te veía en ningún lado, y ahora que sí te hablo, te veo en todos lados".
<chuckles> <chuckles> <chuckles> Te me apareces en todos lados, ¿me estás siguiendo, o qué pasa?, ¿no?
<chuckles> Sí claro, y justamente mira, te voy a contar una historia de cuando nosotros estábamos trabajando, y ya ves que te dije que yo lo metí a trabajar a él ahí donde trabajaba yo, y y una vez éramos unos 5 amigos que vivíamos para el para el mismo rumbo para la misma colonia, entonces nuestro trabajo pues, no es no es que esté superlejos, ¿no?, de de nuestra colonia, pero tampoco está muy está tan, ah, tan cerca, ¿okey? Entonces una vez, eh, queríamos ver en qué nos íbamos, y no nos agarraban no nos agarraba nadie, ningún taxi, nada, entonces dijimos: "Oye, y si caminamos para allá poquito, para allá para ver si encontramos a alg a alguien que que nos quiera llevar". "Ah, sí adelante", y pues seguimos caminando, ya no paramos, entonces, eh, nos fuimos caminando, ahí nos ves a 5 personas, caminando por la calle, a las 2 de la mañana, caminando por caminando por las calles de la ciudad, hasta llegar por nuestra a nuestra casa, y fíjate que pues no, lo bueno que no nos pasó nada, pero sí fue una experiencia muy muy rara porque no nunca me imaginé que yo estuviera caminando con con él a las 2 de la mañana, saliendo del trabajo, por por las calles de la ciudad, entonces como que sí fue fue una experiencia muy divertida, y fíjate que, pues, fue como una una media hora más o menos de de caminar o 1 hora, no no recuerdo muy bien, pero se nos se nos pasó muy rápido, de repente ya estábamos aquí como que muy cerca, y y si dijimos: "Oye, pues ya para qué agarramos taxi, ya para qué pedimos, este, esto, sí ya estamos a aquí cerca, ya ya de volada llegamos", y fue fue muy curioso.
Ujú, ujú. Ujú. <laughs> Ujú. <laughs> O sea, que fue así como que este amigo es en las buenas y en las malas, ¿no?
Ey, claro, sí, sí. Y fíjate que, justamente cuando yo le lo metí a trabajar, él trabajaba en un estadio de béisbol vendiendo, pues, productos, ya sea cerveza o o refrescos, y justamente cuando, yo lo metí a trabajar ya, eh, no había temporada de béisbol, eh, en aquí en la ciudad, y mi y luego pues ya que lo metí a trabajar, le gustó el horario, le gustó la jornada laboral y todo eso, y me dijo: "Oye, fíjate que, ahora que lo veo, y no sé qué hubiera hecho si no me hubiera metido a trabajar contigo, porque el el béisbol ya no me estaba dejando y no era algo que me gustaba. Y fíjate que ya no sé qué hubiera hecho, yo creo que me hubiera quedado vagabundo", me dijo
<laughs> Ujú. <laughs> No, hombre, pues sí, encontrarse un amiguito bien buena onda, y aparte te gus te gusta te busca trabajo y comparte contigo en las buenas y en las malas, está muy bien, la verdad es que eres muy dichoso, y pues como te decía, ojalá que esa amistad siga, pues aún a pesar de los años, a pesar de de los cambios en la vida, como casarse, porque a veces tienes un amigo, amiga cercana y luego resulta que que pues ya cuando se casan y todo que que a la esposa no le cae y cosas así, pues se termina aquella amistad, ¿verdad? Pero, pues esperamos que no sea el caso, sino que sea como este amigo que te cuento que que por tanto tiempo pudieron seguir siendo amigos porque pues las esposas también se llevaban muy bien. Y pues prácticamente ellos decían, a pesar de que este amigo que yo te cuento, el que es mi amigo, pues él él tiene una familia muy grande. Ellos son, no sé, 12 hijos, fueron. Y entonces, este, él siempre decía "Él, Pepe, es como mi hermano". Y yo decía: "Después de tantos hermanos que tiene, consideró este amigo como parte de su familia". Entonces, este, sí, a través de los años y la razón por la que me me recuerdo es porque, hace 1 año nos juntamos para ir a comer juntos, y este, y pues él invitó a su amigo, y o sea, estaban las dos familias juntas, ¿no? Y pues siempre con e este, contaban las anécdotas este, chuscas de de su vida, y este, y ya, pues nunca imaginándome yo que era la última vez que lo iba a ver, porque, pues ya recientemente, hace como unos 4 meses, este, ese ese amigo ya falleció.
Sí, claro. <laughs> Sí. Okey. Oh, qué bueno. Ah, lo siento mucho.
Sí, entonces, este, pues ese era el que era amigo de mi amigo. Mi amigo sí sigue vivo, gracias a Dios. Sí, pero pues siempre sentimos muy triste porque dijimos: "Ay, pues es su amigo y seguro que él también se siente triste". Porque dirá: "Pues ya mi amigo ya no está", y tú sabes, las personas mayores ya quedan más sensibles. Pero también digo yo, pues es que, qué bonito que que son los que tienen las experiencias de de haber compartido con alguien así, que conocieron casi, casi por coincidencia como te pasó a ti, pero que realmente les cambia el el, este, pues ahora sí que el camino ¿no? Porque ya juntos van haciendo otra otra historia en la vida, pues qué interesante, y bueno, aparte de esa persona, ¿hay alguna otra que también, este, hayas conocido por coincidencia?
Okey. Sí, sí. Claro. Bueno, tal vez ahorita no tengo alguna tan tan relevante en la mente como ese amigo. Pero fíjate que, pues gracias a esa coincidencia, que es muy curioso que, gracias a esa coincidencia que yo llevé la camisa de de mi escuela ese ese día, fue que que empezamos a hablar, y me me resulta como que, eh, me viene a la mente eso del efecto mariposa, ¿verdad? Que que un peque una pequeña decisión, eh, puede alterar, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces me me parece muy curioso, y a veces me pongo a pensar donde digo: "Oye, si y si no hubiera llevado esa camisa, hubiera seguido lo hubiera hablado ajá, porque justamente ya después de que, empecé el gimnasio, pues fue algo que me gustó y, eh, y empecé a ver varios gimnasios aquí cerca de mi colonia. Entonces estuve yendo, y justamente ya después de conocerlo, me me lo encontraba en esos gimnasios. Entonces no sé si en ese en ese tiempo, eh, que no lo hubiera conocido. Tal vez lo pude haber conocido en otra en otra situación, o me lo hubiera encontrado en la escuela, ¿verdad?, que o en el camión. Ya ves que te dije que me lo encontraba cada rato en el camión. Tal vez ahí me lo pude haber encontrado pero, la verdad, estoy muy agradecido de haberlo conocido, y no no cambiaría nada de ese día que lo conocí.
<chuckles> Ándale, no te hubiera identificado, ujú. En otro gimnasio. Ujú. <chuckles> Ahora sí, casi casi como que ya estaba escrito que nos íbamos a conocer. Y yo creo que pues ya la segunda persona que vas a a a a conocer y que cambie tu mundo, pues ya sería una una novia, ¿no?, una esposa, porque creo que son pocas personas en la vida que nos llegan a cambiar tanto.
Sí, claro, porque de repente te encuentras a a a una persona y no te imaginas, eh, el impacto que puede tener en tu vida. Y es muy muy bonito pensar en eso que que de repente, pues, puede ser que que tu pareja, tu mejor amigo, o alguien super importante, esté por ahí, y tal vez ya lo habías visto, pero no no te habías encontrado con él, o tal vez se encontraron y fue como que, un g mm, eran completamente desconocidos. Entonces, como que no se dieron importancia. Entonces, es muy bonito pensar que cualquier persona puede cambiar tu mundo de de tanto de manera positiva como de manera negativa. Pero obviamente es muy bonito cuando lo hacen de manera de manera positiva.
Ujú. Así es. Sí, claro, claro, porque como estábamos diciendo, ¿no? Es muy difícil encontrar una persona que con la que haga clic en en muchas cosas con uno, que que esté tan, am, pues que sean tan afines, ¿no?, sobre todo. Sí, eso está súper padre. Y pues yo creo que ya hasta tu familia lo conoce, y ya saben, dónde está uno está el otro. <laughs>
Claro. Sí, de hecho, sí sí lo conocen bastante porque pues, trabajamos juntos, y hay veces que que me iban por mí al trabajo. Entonces yo le decía: "Oiga, ¿le podemos dar ride a mi amigo?". "Ah, sí, claro". Y pues como vivía cerca, pues nos quedaba de paso. Entonces mi mis papás lo llegaron a conocer y y justamente me me decían: "Oye, cómo que él habla raro, ¿verdad?". Le digo: "Ah, sí, es que él él creció en Estados Unidos y no no hablaba español, reprobó segundo de primaria".
<chuckles> <laughs> Oye, pues entonces tienes que aprovechar este amigo para aprender también ing inglés, ¿eh? Porque les tienes que que sacar ventaja a los amigos, así que te pueden aportar algo tan valioso, y así como tú le estás enseñando español, pues ponte listo y apréndele el inglés también.
<chuckles> Claro. Sí, muchas gracias por ese consejo, y la verdad me la pasé muy bien. Gracias por haberme escuchado, y de de tomarte el tiempo de pasar aquí conmigo.
No, igualmente también, la verdad es que me suena tan divertida esa relación, y este, y pues como ya te había mencionado, me da mucho gusto que hayas encontrado un un buen amigo y pues esperamos que sea por vida. Hasta luego.